Also, hm, eine aktuelle Herausforderung ist bei mir, dass ich wirklich Herausforderungen damit habe, Ziele und dabei ist es egal, ob langfristig oder kurzfristig, ne, konsequent auch wirklich durchzusetzen oder zu verfolgen. Also da dass ich auch wirklich eigentlich mal beim Ziel ankomme. Ja, und das ist sowohl im privaten Bereich als auch im beruflichen Umfeld, wobei ich sagen muss: „Aktuell belastet es mich mehr im im im privaten Umfeld“, ne, weil ich da habe ich das Gefühl, ich komme zu gar nichts mehr. Also. ich kriege das einfach nicht hin.
Mhm. Mhm.
Und so 'n so 'n Paradebeispiel, ähm, ist, zum Beispiel, Gartenprojekt bei mir, ne? Äh äh, also seit ungefähr 2 Jahren sieht der Garten von von meiner Frau und mir aus wie 'n „Kriegsschauplatz“, möchte ich's mal fast nennen. Und jedes Mal im Winter denkst du, alles klar, wir haben vor und das planen wir jetzt seit 2 Jahren, wir haben vor eine Sommerlounge einzubauen, ne, haben entsprechendes Kapital zur Seite gelegt. Wir wollen das selber machen, weil weil wir 'n genaue Vorstellung davon haben, was da, äh, gemacht werden muss. Und w wir haben das durchgeplant bis zum Anschlag wirklich mit allen Maßen, mit allen Dingen, die wir benötigen. Und es, e also wir schaffen es einfach nicht und das kommt ausnahmslos von mir, wir schaffen es einfach nicht, hier in die Umsetzung zu geraten. Das ist so schlimm, dass wir's also, wir haben irgendwann mal angefangen, in diesem Garten alles abzureißen, was da drin war, unter anderem auch ein Pool
Ja.
und dieser ganze Trümmerhaufen liegt da immer noch, seit 2 Jahren.
Okay, ist ja schon 'ne relativ lange Zeit. <chuckles>
Und ich schaffe es n ja, das Schlimme ist ja auch, im Winter ist das ja noch okay, ne? Dann guckst du auf diesen Trümmerhaufen und dann denkst du: „Ah, nächster Schritt wäre jetzt eigentlich mal, ähm, Sperrmüll, ne? Also, der ganze Mist muss weg“. Entweder orderst du den Sperrmüll quasi nach Hause oder du fährst es halt selber weg. Wir haben uns dann irgendwann dafür entschieden, dass wir 's selber wegfahren. Und ehrlicherweise, die die Fahrzeugvermietung, die ich dafür brauche, die ist ungefähr 2 Straßen weiter. Ich habe es bis heute nicht geschafft, dahin zu gehen, mir einfach 'n 'n blöden Sprinter zu holen um den Mist wegzufahren. Und ich verstehe nicht mehr, woran das liegt. Ich habe das Gefühl, bei mir funktionieren Ziele immer nur im Kopf, aber die eigentliche Umsetzung findet nie statt.
Okay, ja, da bist du wahrscheinlich nicht allein mit dem Problem, so ich sag mal: „Prokrastination, das ist schon relativ häufig“. Ähm, du sagst: „Du weißt ja nicht genau, woran es liegt“. Ich würde vielleicht jetzt einfach mal so 'n paar Themen ansprechen, du kannst dir mal überlegen, ähm, ob das bei dir zutrifft. Also, das 1., was mir einfällt ist: „Bist du vielleicht zeitlich so eingespannt, dass du das einfach zeitlich nicht hinkriegst, ähm, m dich mal hinzusetzen und dann solche Dinge zu erledigen?“
Mhm. Jein, also, muss ich jetzt muss ich auch differenziert beantworten. Ähm, ich hatte in den letzten Jahren eine sehr, sehr stressige berufliche Phase, die habe ich gut in den Griff bekommen. Ähm, also, momentan habe ich mehr Zeit, als ich mir eigentlich wünschen würde. Ähm, ist nicht so, dass ich arbeitslos bin, sondern einfach nur ich bin im sogenannten garden leave. Das heißt, ich habe frei ähm, bin freigestellt von der Arbeit und und das für eine sehr, sehr lange Zeit. Äh. Das heißt, ich kriege Gehalt dafür zu nichts zu tun, finde ich auch super. Ähm, und ja, habe ich mir auch gedacht. Und eigentlich, als als wir das verhandelt haben, als ich das mit meinem Arbeitgeber verhandelt habe, habe ich ja schon mich quasi gesehen, ne, in der Lösung und in in der in der Erledigung der vielen, vielen Dinge, die ich mir jemals vorgenommen habe. Und witzigerweise, ich habe nicht 1 Sache davon angefangen. Das heißt, mein Tagesablauf ist eher so, dass ich irgendwie da sitze und denke: „Hm.“
Ja, schon mal gut. <laughs>
„Guck mal wieder bei TikTok rein, ach, fahr doch mal ins Fitnessstudio,“ weißt du, so Kleinigkeiten, die eigentlich wo wo du wirklich deutlich bessere Sachen, wie zum Beispiel den Garten, erledigen könntest, ne? Aber du machst es halt einfach nicht. Ich fange einfach nicht an und ich weiß nicht, woran's liegt.
Mhm. Okay, also dann liegt's ja schon mal nicht an der Zeit. Für mich klingt es so 'n bisschen wie 'n, ja, Disziplinproblem. Du so hast ja erwähnt, du hast viele Ablenkungen, TikTok, ähm, und sonstige Dinge. Hm, meinst du, das könnte vielleicht, äh, an der Disziplin liegen?
Mhm. Äh, d also definitiv, es muss ja auch es kann ja nichts anderes mehr sein, ne, weil, ähm, we wenn ich jetzt darüber nachhalte also wenn ich jetzt aktuell darüber nachdenke, ich gehe gleich in den Garten und fange zumindest schonmal an, die Flächen freizuräumen, dann fallen mir 1.000 Dinge ein, die grade wichtiger sein könnten. Sofort.
Mhm. Und, ähm, setzt du dann die wichtigeren Dinge auch um oder <chuckles> fällt dir dann auch irgendwann e e 'n ein Grund ein warum du die dann auch nicht angehst? W wenn du dann, gut, dafür was anderes machst, dann bleibt halt der Haufen im Garten liegen. Aber wenn du dafür Haushalt erledigst, dann wäre es jetzt zumindest schon mal 'ne Sache, wo du wo man sagen könnte: „Okay das, äh, kann ja auch nicht liegen bleiben, muss auch irgendwann mal erledigt werden“.
Mhm, das ist witzig, dass du das sagst, weil genau das sind solche solche wichtigen Dinge, ne? Haushalt zum Beispiel. Ich komme dann auf die Idee, was weiß ich, äh: „Man könnte ja nochmal das Wohnzimmer und das gesamte Erdgeschoss saugen“, solche Geschichten. Und dann mache ich das und meine Frau hat mit ihrem Einwand zu dem Thema sehr, sehr recht, ähm: „Wir haben 'ne Putzfrau.“ Also die die kommt einmal die Woche. Warum zum Teufel sollte ich das tun, wenn ich jemanden dafür bezahle, der es macht?
Ja, also für mich klingt das 'n bisschen für mich klingt das 'n bisschen so, als würdest du, ja, große Aufgaben aus dem Weg gehen, weil so gestaubsaugt ist ja mal in 'ner Stunde oder Fenster geputzt Abwasch erledigt, das dauert ja nicht so lang. Aber so, ja, Gartenschutt wegzuräumen oder halt den Ga den Garten, wie du sagst, komplett, äh, umzugestalten, das ist ja schon eher 'ne Langzeitaufgabe. Ähm, dabei hätte ich jetzt mal die Frage: „Hast du dir solche größeren Projekte schon mal im Detail angeschaut und in kleinere Aufgaben unterteilt?“
Ich mach's trotzdem. Mhm. Ja. Tatsächlich nicht. Also, ich wüsste da momentan gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich habe mittlerweile das Gefühl also wenn wir bei diesem Beispiel bleiben und davon gibt es gibt noch zahlreiche andere. Aber wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, habe ich das Gefühl, dass in der Planungsphase das Ding so groß wurde, dass es mir eigentlich über 'n Kopf gewachsen ist.
Okay, und unterstützt sich deine Frau- oder Freundin, meintest du, ich glaube Frau oder ihr seid verheiratet- unterstützt die dich dabei auch? Also, ist sie dann auch jemand, der mit anpackt und vielleicht Plan und mal so 'n bisschen, ja, 'n Sch Stups in die richtige Richtung gibt, im Sinne von: „Okay, komm, heute setzen wir uns hin, du machst das das und das und ich mache das, das und das und dann haben wir schon mal irgendwie, äh, Schritt 1 erledigt.“
Mhm, genau. Genau das ist meine Frau, also genauso vom Verhalten ist die so und meistens macht mich das dann irgendwie sogar ärgerlich, ne? Weil ich also ärgerlich in der Form, dass ich mich über mich selbst ärgere, weil ich quasi Arbeitsanweisungen von meiner Frau benötige, um überhaupt ins Tun zu kommen. Das ärgert mich über mich selbst, ne? Und dann bin ich wirklich mit schlechter Laune bei den Sachen dabei.
Mhm. Also so 'n bisschen Ego-Problem dann könnte man sagen, oder?
Ja, ja, ganz genau. Ist ja ist 'n Ego-Problem. Ich lasse mir ungern was sagen und, ähm also klar, auf der Arbeit muss man das, ärgert mich da genauso, ne? Aber wenn obwohl Ego ist vielleicht doch nicht ganz so richtig, weil ich ärgere mich ja über mich selbst. Warum hast du's noch nicht gemacht? Das ist also, und der Witz ist ja, wenn ich es dann mache, also, wenn ich jetzt diesen Haufen da wegräume, wenn ich mir jetzt ich habe Zeit, ne, wie gesagt, wenn ich mir jetzt morgen so 'n Wagen miete und ich mache den ganzen Haufen weg, dann bin ich 'n Vormittag beschäftigt und am Ende des Tages denkst du: „Ne, das hat gar nicht so lang gedauert, wie du die ganze Zeit gedacht hast, wieso machst du das jetzt erst?“
Mhm. Ähm, ich schlage jetzt einfach mal was vor und ich frage mich dann <chuckles> oder frage dich dann, was du davon hältst. Ähm, könntest du dir vorstellen, ein Konzept von Motivation oder anders gesagt, von Belohnung und Bestrafung einzuführen, dass du dir zum Beispiel 'n Plan zurechtlegst, was du machen möchtest? Ich bleibe jetzt auch einmal auch bei diesem Haufen im Garten. Da sagst du ja, du musst 'n Wagen mieten, du musst es zum Sperrmüll fahren oder du musst es erst mal in den Wagen aufladen, dann musst es zum Sperrmüll fahren, musst es da wegwerfen, den Wagen wieder zurückgehen. Ähm, wäre es denn 'ne Option für dich- wenn du 'n Disziplinproblem hast- weil im Grunde möchtest du die Sachen ja erledigt haben, dass du dir den Plan erstellst mit den kleinen Unterkategorien und kleinen Unteraufgaben, wie wir schon gesagt haben und diese dann mit, äh, Belohnung und Bestrafung verknüpfst. Oder wenn du sagst, Bestrafung ist dir 'n bisschen zu hart, dann vielleicht halt nur mit 'ner Belohnung. Also, im Sinne von, ähm: „Wenn ich das mache, darf ich dafür- ich weiß nicht- morgen faulenzen, darf ich mir Schokolade genehmigen“ oder sonstiges, also, was du halt auch gern machst. Und wenn ich's nicht erledige- weiß ich nicht- muss ich 'ne Runde Sport machen und, äh, einmal so 'ne Tartanbahn, äh, 400 m umrunden, je nachdem, was für dich halt dann auch 'ne Bestrafung ist.
Mhm. Mhm. Mhm. Also ich gehe das gerade im Kopf mit durch, während du das aussprichst und ich, äh, habe also ich habe direkt für mich die Entscheidung gerade getroffen das hört sich gar nicht mal so verkehrt an. Die Frage, die ich mir aber sofort auch gestellt habe, ist: „Würdest du dich an deine eigenen Regeln halten?“
Puh, ja, hm, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, deswegen auch, ähm, die Bestrafung und die Belohnung, also wenn du's wirklich haben wollen würdest ich meine wenn wenn du jetzt keine Belohnung, keine Bestrafung hast, dann hast du auch gar kein keine Konsequenzen, wenn du es nicht einhältst. Ne, dann kannst du einfach sagen: „Ah, ich mache es morgen und schiebe sie wieder auf“. Aber wenn du dann vielleicht noch deine Frau einspannst, die dann die Belohnung, Bestrafung übernimmt, dann kommst dann nicht mehr aus, wenn die das auch wirklich ernst meint. <chuckles>
Ja. Ja, ja, definitiv. Also grundsätzlich klingt der Gedanke wirklich verlockend. Ähm, m man muss halt wirklich überlegen: „Wie macht man's?“ Weil das birgt natürlich auch viele Risiken, ne, weil natürlich, wenn ich meine Frau mit einspanne und sage: „Hey, pass mal auf, das ist meine Überlegung. Ich kenne meine Herausforderung mit mit der Aufschieberei. Ähm, du musst mir helfen“, und ich ihr dann sage: „D deine Aufgabe ist es, die Belohnung und Bestrafung auch wirklich konsequent mitzuverfolgen oder zu überwachen“.
Mhm.
Kann ich mir vorstellen, dass das auch Stress gibt, ne? Also wenn ich dann sage oder wenn sie dann sagt: „Hey, pass mal, du hast es nicht gemacht, deine eigene von dir definierte Bestrafung ist x, y“, dass wir uns deswegen in die Wolle kriegen, weil sie versucht, das durchzusetzen. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Also da muss ich massiv an mir arbeiten und das hm, auch also unabhängig davon, es ärgert mich ja auch. Es ärgert mich ja jedes Mal, wenn ich bei Beispiel Garten da rausgucke, das ärgert mich bei den anderen Dingen auch, dass sie einfach bis heute nicht erledigt sind, ne? Einfach weil ich's permanent aufschiebe. Ich ärgere mich nur also wirklich ausnahmslos über bei diesen Dingen über mich selbst, über meine eigene Faulheit.
Ja, also, natürlich, ähm, wenn du deine Frau damit einspannst, ist es auch irgendwie 'ne Verpflichtung, wo man dann nicht mehr so einfach rauskommt. Ähm, das ist, finde ich, vielleicht sogar was Gutes, weil dann der Druck wirklich da ist, das durchzusetzen. Ja, also, irgend ich würde sagen, irgendwann musst du musst du anfangen, weil du kannst es natürlich immer weiter aufschieben anzufangen und auch vielleicht dran zu arbeiten, ähm, dass du diese Progna Prognas Prokrastination- so rum- überwindest. Ähm, und wenn du halt g a allein schon das aufschiebst, ähm, an dem Problem zu arbeiten, <chuckles> dann weiß ich nicht, wann du halt sonst anfangen willst. Also, irgendwann muss muss man mal wahrscheinlich in die Puschen kommen und ich finde so 'n sozialer Druck, also, grad von der Frau, die ja auch nur das Beste für einen will, die deine Situation wahrscheinlich ja auch gut kennt, ähm, finde ich da eigentlich gar nicht so verkehrt. Also, ich verstehe voll, wenn du sagst: „Okay, du willst das Risiko nicht eingehen“, da, ja, es hm, mit deiner Frau dann in in Krach zu geraten. Aber vielleicht gibt's ja noch wen anders, äh, Familie, also, Eltern oder Freunde, Bruder, Schwester, die da einfach mal 'n bisschen die Daumen quasi auf die Wunde drücken kann.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, tatsächlich, das war auch schon mal 'ne Überlegung von mir, ob ich, äh, quasi in diese gesamten, ich sage mal: „Projekte im im privaten Bereich“, ob ich da nicht auch jemand 3. mit einbinde, der einfach an diesem Projekt beteiligt ist. Weil dadurch ist es natürlich so, jetzt, ich sage mal: „Anhand dieses Gartenprojektes“, wenn ich jemanden bitten würde, mir zu helfen und der steht vor der Tür, da kann ich, ja, nicht sagen: „Geh wieder, ich habe heut keine Lust“, ne? Also das wäre, ja also das würde ich zum Beispiel nicht machen, ne? Also, ich würd jemanden nicht nach Hause schicken, nur weil ich keinen Bock habe. Das würde mich eher dazu zwingen, denn jetzt wirklich mit ihm das zu machen, egal wie viel Lust ich habe, weil ansonsten wird's peinlich.
Ja, und zu zweit machen die Sachen ja auch noch mal viel mehr Spaß. Ähm, vielleicht ist es ja noch mal so 'n zusätzlicher Motivationsfaktor, dass es sich dann gar nicht mehr anfühlt wie Arbeit, sondern eher so: „Ja, ich mache etwas mit Freunden und wir machen währenddessen irgendwas und quatschen.“ Also, ich glaube schon, dass dir das sehr helfen könnte. D du kannst es ja gern mal ausprobieren und, äh, Rücksprache mit mir halten, ob's funktioniert hat. Und wenn's funktioniert, ist es gut und wenn nicht, können wir ja uns immer noch andere Lösungen überlegen, die, ja, mit neuen Erkenntnissen vielleicht dann noch maßgeschneiderter auf deine Situation zutreffen.
Es klingt auf jeden Fall nach 'nem Plan und ich, ähm, danke dir auch für die vielen wertvollen Tipps. Ich werde das sicherlich angehen. Danke dir!
Immer wieder gerne. Meld dich gern wieder, wenn du Hilfe brauchst.